بالضبط كده. فأنا باحاول أخلّيها أ موجودة حتّى لو بأقَل كمّيات على قد ما أقدر أعمل أنا وعلى قد جهدي ويعني ين يعني وعلى قد إن ما فيش نِفس برضه فخلاص، بس هو لازم الواحد يعمل كده عشان يحِس إن إيه، أ إن العيد جِه وإن العيد فرحة و ويعني صلاة العيد بقى يا جماعة وفي كَحك وفي بسكوت وممكن نكمّل كام حاجة من برّه كده ونعمل السيرفيس كده بتاع العيد ويبقى شكله جميل وحلو، ده بالنسبة لي يعني في عيد الفطر يعني ده حاجة. بس
طيب، آآ يعني عايز أقول لِك أنتِ حبّبتيني في الكَحك جدًا وحسّيت كده دلوقتي إن أنا عايز آكُل كَحك من إيدِك بس إحنا لسّه العيد الصغير ما جاش، بس قولي لي كده و آه. يعني إن شاء الله يتعاد علينا وعليكِ بالخ خير. قولي لي كده آآ إدّيني كده لمحة صغيرة عن المقادير اللي أنتِ كنتِ بتحُطّيها أو اللي أنتِ دلوقتي بتعمليها وأنتِ بتعملي الكَحك؟ مثلًا دلوقتي وأنت بتعملي الكَحك بتفتكري الذكريات الحلوة بقى بتاعة اللمة والفُرن والحركات وت ال ال اللي كانت اللي كانت بتحصل؟
<laughs> لسّه بدري. <chuckles> آه طبعًا. بافتكر اللمه، أ بافتكر اللمه وبافتكر لأ ما هو أنا بافتكر اللمه وبافتكر الحاجات دي، بس مش بافتكر المقادير <laughs> ما أكذبش عليك.
فأنتِ إيه المقا إيه <laughs> إيه المقادير طيب؟ أيوه. <laughs> طيب، أنتِ دلوقتي لمّا بتيجي تعملي الك لمّا بتيجي تعملي الكَحك، إيه المقادير اللي أنتِ بتحُطّيها في العادي، بما إنّها يعني أكلة ما بتعرفيش تعدّي من غير ما تعمليها؟
بُص، أنا أ

آه طبعًا، هو بييجي بال من أواخر رمضان كده، بنبدأ بقى نجهز إيه ل للعيد، بنجهز للعيد إزاي، بنجهز زي ما قُلت لك كده حاجات الكحك والبسكوت والكلام من ده، بنجيب بقى دقيق والحاجات دي، ونتلم كُلنّا بقى كُلّ يوم بعد الفطار، بعد ما بنفطر، نبدأ بقى يعني الله يرحمها أمي يعني اللي كانت بتجمعنا كده، ونقعد بقى نعمل الكحك ونعمل البسكوت، حسب بقى الحاجة اللي هن نرتبها ونعملها، ونضبط لحد السحور، نش نفضل شغالين نعمل، آآ كنّا ساعات بنخبز في البيت.
ذكريات بقى ذكريات ذكريات ما تتنسيش، يعني عايز أقول لِك أنتِ بتحكي ذكريات طبعًا، إن أنتم ت بتعملوا بقى ال الكحك بطريقة مُعيّنة، أو بالطريقة اللي أنتم متعودين عليها على طول، يعني ذكريات ما تتنسيش، وأكيد طبعًا يعني بتعيشي أو بتيجي دلوقتي طبعًا وأنتِ شايفة الأحداث دي قدّامِك.
أبدًا. آه طبعًا، طبعًا، يعني أنت فكّرتني ب بزي ما بيقولوا كده بأحلى أيام، أيام الضحك والانبساط، والواحد آآ يعني الواحد كُنّا بنيجي آخر 10 أيام في رمضان دُولّة بقى، آخر 10 أيام بالضبط، نبدأ كده تحس في آآ يعني ما أعرفش في Target ورانا لازم نعمله <laughs> تحِسّ إن البيت كُلّه آه، والله تحِسّ البيت كُلّه قال إيه
<laughs> آه، تحسي إن البيت كُلّه كده واقف على رجل، علشان يخلَّص أهم مهمة في العيد كُلّه، اللي هو كحك العيد.
آه، كحك العيد، يعني أنت طول رمضان 20 يوم أو مثلًا قُل 2 23 يوم كده مثلًا، آآ ال العزومات والولايم و وأعمل فطار، وحُط واعمل، تيجي بقى في آخر 10 أيام أسبوع ده، يا ساتر كأننا مش صايمين يعني عبيد شغاّلة، يالّا بينا عشان خاطر إيه، نحضر للكحك، نفطر من هنا وأمي تعجن وتحضّر، آه، والله كان أيام جميلة.
فاهمِك، فاهمِك تحض تحضير مخصوص أيوه ما شاء الله تحضير مخصوص.
كانت أيام جميلة.
فاهمِك ومت وفاهمِك يعني وعاجبني أوي آآ إنّكم كنتم بتعملوا الموضوع ده بال بالطريقة دي، وفي الطقوس العائلية الر الجميلة إنه كُلّه بيتجمع ال و وكُلّ اللي يشارك في الموضوع، أكيد طبعًا طَب قولي لي بقى كنتم بتقسموا الموضوع إزاي، علشان يطلع بالإحساس اللي أنتِ بتتكلموا عنّه دلوقتي؟